Eee, perasaannya ya. Di ini ya, eee, awalnya sih sebetulnya agak menolak ya, eee, karena walaupun naik jabatan tapi saya tuh udah kebayang daerahnya tuh agak jauh dari mana-mana, dari pusat kota gitu heeh. Jadi agak gimana gitu ya, eee, apa namanya, agak sedih juga gitu loh tapi lama-lama
Mhm. Mhm. Iya. Oh iya iya iya. Mungkin mungkin jauh dari keluarga berarti ya kalau tempat baru itu.
Mmm, betul tapi masih bisa dijangkau, masih di bisa dijangkau gitu karena emang penting ya dekat sama keluarga sih ya, Kak, ya. Kalau
Oh. Oh. Mhm mhm. Penting banget, mhm. Penting banget, mhm. J jadi apa yang apa yang bikin menarik waktu itu, Kak? Apa yang bikin senang gitu di tempat baru?
Mmm. Gitu jadi, eee Senang ya. Iya jadi kan karena saya bisa membandingkan antara pabrik yang satu dengan pabrik yang baru ini gitu ya, ternyata di pabrik baru ini kulturnya tuh, eee, gotong royongnya luar biasa tinggi.
Heeh heeh. Wee enggak enggak kayak yang di kantor sebelumnya berarti ya. Mhm.
Betul iya jadi, eee, dari level OB sampai dengan level, eee, direktur itu benar-benar kayak bersatu gitu loh, Kak.
Ah. Wih, mantap itu berarti ya. Kalau ada tempat kerja seperti itu wah enak rasanya pastikan.
Mhm. Ben Enak enak enak, benar. Jadi kita tuh kerja tuh kayak di kerja di keluarga gitu loh, Kak.
Mmm. Wah.
Eee, iya jadi walaupun ada saingan di antara kita tetep fair gitu, tetep profesional. Enggak yang saling
Mhm mhm. Iya betul, enak sih kalau tempat kerja gitu.
enggak yang saling apa gontok-gontokan atau gimana gitu.
Iya betul. Ada memang nih tempat kerja yang apa ya, kita gerak sedikit aja biasanya ada yang lirik gitu kan, "Itu lagi ngapain ya?" biasanya kan.
E Betul.

Benar benar. Jadi sampai, eee, apa ya, saya kalau jalan-jalan ke lapangan gitu ya, itu sampai saya bisa main di produksi gitu ya. Ikut bantuin teman di produksi tuh, itu saya lakukan gitu dan itu.
Mhm. Iya. Mhm. Oh malah mhm, padahal bukan tempat kenyap, ke tempat mungkin tugasnya bukan yang itu aja kan. Tapi kalau udah main ke lingkungan apa ya, area produksi gitu berarti udah nyaman banget sih rasanya berarti ya, Kak, ya.
Betul. Iya. Benar benar, saya ngobrol sama mereka, enggak enggak cuma ngobrol tentang, eee, kerjaan hari itu, enggak, enggak jadi kita ngobrolnya macem-macem gitu. Kadang-kadang kan mereka ada tuh yang punya skill lain contohnya, eee, dia packing, pack apa namanya packer ya tapi diluar itu dia punya salon gitu heeh jadi jadi itu aja yang kita obrolin selain kerja. Eh
Pekerjaan kan? Mhm. Mhm. Iya iya. Mhm, betul betul. Betul. Mhm. Pernah juga nih ada teman kan, teman kerja dia nggak cuma jago di bagian produksi. Ternyata dia juga bisa itu, eee, gunting rambut ahli gunting rambut gitu Kak. Jadi, mmm, jadi kalau misalkan lagi, udah jam selesai jam kerja nih kan biasanya kita udah bawa gunting gitu kan ke langsung menghadap ke dia kan wah ini <laughs> daripada
Seru. Mhm, gimana? Oh. Oh sama berarti, heeh terus? Heeh, benar. <chuckles> Ini aji mumpung ini nih mah. <laughs>
Iy iya <chuckles> daripada cari aj cari di luar lagi kan mending manfaatkan teman kerja gitu kan
Oh. Iya iya. Oh gitu gitu ya, jangan-jangan motongnya dibawah pohon rindang nih, gratisan. <laughs> Di bawah pohon rindang biasanya cowok gitu tuh aduh-aduh.
Mhm. Ah tau aja Kakak ini ah. <laughs> Iya di bawah di bawah pohon rindang sambil gosip-gosip enggak jelas biasanya kan.
Betul betul, sambil minum kopi gitu ya.
Mmm. Iya betul, Kak. <laughs>
Enggak. Nongkrong. <laughs> Itu itu berapa orang yang kalau misalnya dicukur gitu?
Emang sih. Biasanya antri, Kak, biasanya ada 5 orang biasanya kan iya karena kalau kita, karena kalau karena kalau yang lain udah lihat kita cuk gunting rambut gitu ya mereka merasa, "Oh saya juga dong," kayak gitu kan, "Oh saya juga dong," itu malah tambah antrian gitu, Kak.
Ya ampun, kasian amat tuh orang tapi bayar enggak? Gratis? Ikut ikut. Oh, oke oke oke. Ya ampun, iya seru banget ya, ngobrol tentang kerjaan nih enggak habis-habis. Mhm. Sama-sama selamat pagi, Kak.
Seru sih. <laughs> Betul, Kak, terima kasih waktunya, Kak, ya. Pagi. Iya.

Halo, Kak.
Halo selamat pagi Kak, apa kabar?
Pagi pagi pagi pagi.
<chuckles> Kakak ini selalu semangat ini ya, hebat.
Oh, iya, supaya apa ya, supaya energinya, eee, menular gitu kan. Mhm.
Luar biasa. Berasa <chuckles> menular, bener bener bener vibes-nya positif gitu ya, kalau anak-anak sekarang bilang. Iya, heeh.
I iya dong, mhm, betul. Awalnya gimana Kak pagi ini?
Baik baik dan sehat. Kakak sendiri gimana disana?
Mmm. Baik, sehat, alhamdulillah, Kak. Mhm mhm.
Sehat? Oh, syukur syukur. Ini lagi aktivitasnya apa nih pagi-pagi nih, Mbak?
Pagi-pagi tadi udah sarapan terus, eee, sempat, apa ya, peregangan dikit ya kan. <tsk>
Hmm. Apa tuh? Oke, olahraga ya.
Oh iy iya olahraga biar sehat gitu. Kalau orang-orang udah siap di kantor mungkin kita, mungkin sebentar sore atau siang gitu kan baru on the way kantor gitu, gitu kan? <tsk> Kita heeh, ngobro
Keren, iya iya iya, iya. Sebentar? Oh. Iya, iya iya ngobrol, ngobrolin tentang kantor.
Ah.
Tentang kerjaan nih kayaknya nih ya, asyik.
Itu juga sih, biasanya kan kalau di kantor kan <tsk> kadang membosankan gitu, tapi banyak juga kan kejadian-kejadian unik yang, yang bikin senang gitu kan?
He Mhm. Betul betul. Kejadian. Nah itu. Betul betul betul, iya iya. Kalau saya sih, eee, ada momen ya di salah satu perusahaan saya, eee, saya waktu itu dipindahin tuh Kak tuh dari 1 plant ke plant yang kedua gitu, kalau 3 sih
Mmm. Mhm. Maksudnya dari divisi ke divisi lain atau dari program kerja?
Enggak. Jadi, jadi perusahaannya itu ada 3 pabrik, di Jawa Barat, heeh.
Oh gitu. Oh berarti pindah tempat ya tapi tetap di perusahaan yang sama, iya kan?
Betul. Betul, heeh, jadi salah satu persyaratan untuk naik jabatan itu, ditempatkan di area yang berbeda gitu. Biasa aja sih, <laughs> bisa mhm.
Weis keren. Hmm. <laughs> Tapi itu sudah termasuk pencapaian sih di tempat kerja kalau kita misalkan, ada proses untuk naik jabatan, itu kan 1 hal yang bikin senang juga kan?
Betul. Bener.